Uhm, allora, uhm, diciamo questo è un argomento a cui tengo particolarmente, perché negli anni, insomma, mhmm, scorsi, ho avuto modo di condividere gli spazi con con diverse persone, perché, uhm, finché, ehm, sono stata una studentessa universitaria ho condiviso la casa con con altre ragazze e, ehm, la mhmm, la la la parte della suddivisione delle faccende, è f secondo me è fondamentale, sia con i coinquilini, sia con eventuali partner. Ehm, a al momento sono abbastanza fortunata perché, ehm, il mio partner, è molto molto attivo nelle nelle nel nelle cose di casa, quindi senza necessità di aver diviso i i compiti, se c'è qualcosa da fare, uhm, la fa tranquillamente. Sì.
Sì. Certo. Uhm, si fa senza senza okay.
Esattamente. Abbiamo anche il cane, quindi, uhm, generalmente tra le faccende da da sbrigare c'è anche, ehm, appunto portare fuori il cane. Esatto.
Eh, il cane effettivamente sfidante, esatto, anche perché immagino sia portar fuori più volte al giorno, e e insomma, effettivamente sì, immagino sia impegnativo. <sucks teeth> Ma invece raccontami un po', perché, ehm, con gli inquili coi coinquilini, credo che sia più più mhmm, più complicato, no, perché
Eh, sì, diciamo che abbiamo avuto diversi diversi episodi di di di tragedie <chuckles> perché allora ho avuto la fortuna di riuscire a condividere la casa con, uhm, una mia u una delle mie migliori amiche, quindi, ehm, su quel diciamo il rapporto con lei
Che già co conoscevi prima di andare a vivere insieme con lei o vi siete conosciuti vivendo insieme?
Ehm, no, ci conoscevamo già da prima, poi entrambe cercavamo casa e siccome, ehm, avevamo insomma, uhm, lavoravamo, mhmm, nella stessa zona abbiamo deciso di di prendere di prendere questa casa insieme. Ma
Ehm, casa insieme. Beh, beh, così è facile però. E e quindi in quel caso come come vi gestivate le faccen
Eh no, aspetta perché, <chuckles> la casa che ci è piaciuta era molto grande, quindi la signora che ce l'ha affittata, c'ha detto: "Per me va bene se ci siete voi 2" e ha detto anche: "Perché vi vedo che siete insomma che t tranquille, anche tra di voi" Esatto. Ha etto: "Però dov"
E brave ragazze, sì. E si sbagliava pesantemente.
No, no, tra tra di noi tra di noi siamo state siamo state sempre tranquillissime, anzi. Ehm, il problema è stato che, ehm, c'era una terza stanza, e ha detto: "Vi dovete gestire però la la terza stanza, quindi affittatevela, insomma, uhm, fate voi."
<chuckles> Ah, okay, a un terzo, okay.
Esatto, e lì, ehm, siamo state siamo state non sempre fortunate, perché allora la la prima coinquilina che abbiamo avuto è stata, ehm, la coinquilina perfetta, perché veniva, portava l'affitto, faceva 1 lavatrice ogni tanto, 1 doccia ogni tanto, e poi no vive sì, esatto, perché viveva a casa del del del fidanzato praticamente. Però, per non dire che vivevano insieme, allora lei aveva una stanza a parte, e ogni tanto veniva a fare 'sta roba. Quindi, noi proprio felicissime, perché praticamente per, ehm, 1 anno e mezzo, abbiamo vissuto da sole.
<chuckles> Vi viveva in albergo. <chuckles> Ah, okay. Ah, fantastico.